<laughs> Heeh. Pernah ya?
Pasti pernah dong, apalagi kalau, eee, terutama di dunia pertemanan sih. Karena kita nggak pengen menyakiti hatinya kadang kayak, "Aduh, aku maaf ya harus terpaksa bohong." Kadang nggak enak kan, "Kenapa ya aku harus bohong tadi ya?" Padahal kadang gini, aku tuh pernah aku merasa bersalah banget sih, sama temen aku. Jadi dia udah nungguin aku sejam, padahal sebenarnya itu aku tuh, eee, belum siap-siap karena asik main game
Mmm. Aduh, i Iya iya, betul betul betul betul. Mmm. Mmm. Heeh. Ah. Aduh.
Iya, jadi aku tuh, aku mau ngomong kan nggak enak. Itu pasti pasti bakal menyakiti hati dia banget kan, kalau tahu kalau ternyata aku tuh iya, ternyata aku main game gitu loh, padahal sebenernya, eee, jadi waktu itu aku pura-pura, "Maaf ya, motor aku tadi ada kendala," aku bilang gitu. Jadi kayak
<laughs> Menyakiti, sakit itu Kak. Heeh. Waduh waduh waduh.
benar-benar merasa bersalah setelah melakukan itu. Jadi, next time-nya setelah itu aku traktir sih, aku traktir makan gitu. "Kamu mau ini ya, aku minta maaf ya." Iya, karena kan <chuckles> kalau semisal aku nggak aku terlalu jujur, "Oh, sorry tadi aku main game," pasti kan dia kayak merasa, "Ih kamu tuh gimana sih, diajak janjian kok kayak gitu." Ya kan? Mhm mhm.
<laughs> Oh, gitu? Cari kelakuan baik ya, setelah itu ya? Heeh. Oh, iya, iya sih, betul juga sih. Yang penting apa ya apa ya, eee, momen-momen seperti itu sih, eee, bagusnya jadi pelajaran ya Kak, untuk, apa ya, biar ke depannya lebih bagus, <chuckles> gitu.
Mhm. Iya. Betul. Mmm mmm iya, jangan jangan suka menyepelekan orang lain sih, tepatnya. Mhm. <chuckles>
Karena <clears throat> Kakak setuju <chuckles> Kakak setuju nggak kalau misalkan kebohongan itu suatu saat akan terungkap?
Mmm, pasti sih, Kak. Tapi balik lagi, ya kebohongannya ini dalam hal untuk kebaikan atau keburukan. Kalau menurut aku, kalau dalam hal keburukan pasti setua suatu saat akan terungkap sih Kak. Karena kan setinggi-tingginya lo tupai melompat pasti bakal jatuh kan? Mhm.
Iya Kak. <chuckles> Heeh? Oh, iya iya. Heeh. Kalau a tap m tapi tapi tapi. Tapi itu itu untuk keburuk keburukan ya, pasti terungkap ya, Kak, ya. Tapi untuk untuk yang menutup bohong untuk kebaikan itu akan terungkap juga sih, Kak.
Mmm. Mhm mhm. Mmm, iya sih, tapi mungkin hasilnya bakal berbeda sih, Kak, antara terungkapnya kan, ini untuk kebaikan, pasti orang lain paham. Tapi, beda kalau semisal terungkapnya untuk hal yang jahat, kan pasti bikin kecewa.
Iya, kan. <laughs> Ah. Oh, gitu ya? Apa ya, en Mungkin ha hasil akhirnya ya, yang beda ya? Tapi sama-sama terungkap kan?
Masih lah, ikut beda, heeh, iya sih, iya juga ya, benar ya, mhm, aku setuju pendapat Kakak. <laughs> Mhm.
Oh, iya iya iya iya, iya iya, heeh, sama-sama terungkap, yang bedanya cuma hasil akhirnya ya, yang satu menyesal, yang satu mungkin enggak terlalu menyesal, begitu kan?
Mhm. Iya. Betul. Mhm. Iya iya, betul, betul banget. Mhm.
<laughs> Wah, apa ya, obrolannya menarik banget ya, Kak, ya.
Mmm. Iya Kak, seru banget, makasih ya, udah sharing-sharing.
<chuckles> Eee, makasih Kak iya, sama-sama, yuk.